Olha, é fácil ganhar os homem do que as mulheres, né, que mulher é mais competitiva. Porém, <chuckles> todavia, entretanto, eu acho que você pode chegar ali com calma, fazer reuniões, conhecer eles, mostrar quem você é. Obviamente, que você não vai chegar ali metendo o pé na porta, né, como a gente fala.
No perfil de tecnologia <laughs> Uhum. Claro, suavemente. Geralmente o que eu vou fazer pode exigir que eu faça uma reunião diária, de repente ir fazendo aos pouquinhos até ela ficar diária.
Isso.
Pra dar a eles o espaço e não chegar parecendo que eu estou de repente mudando tudo.
Exatamente, nem mudando tudo, nem roubando espaço de alguém, não sei se tinha outro profissional antes de você. Eu acho que você tem que chegar devagarzinho mesmo, pegando esse espaço então, pior ainda, né, porque, assim, não tem nem como ele comp eles compararem com com outra pessoa, e pra eles vai ser talvez desafiador também, porque eles não eram acostumado a ter alguém ali talvez controlando mais, exigindo mais. Mas é o teu papel, né.
Não. É. É isso. Ai, acho que o problema deles vai ser esse, o problema vai ser justo, eh eh: "Quem é essa pessoa que tá chegando aqui agora, pra ficar tirando satisfação da gente, do trabalho que a gente sempre fez, sem precisar ninguém fazendo isso?".
É. Aí você também tem que ganhar seu espaço e estar sempre em sintonia com o teu chefe pra vocês trabalharem junto. Afinal de contas ele conhece melhor cada funcionário que está ali, né. Então você já vai pegando os nome, descobrindo, eh, quem é quem, quem é o o líder ali do grupo, <chuckles> que sempre tem, né, que é aquele que lidera.
É. Exa Ah, já fucei no LinkedIn já. <laughs> Eu já andei fuçando no LinkedIn, inclusive tem festa de, eh, almoço da equipe e tudo mais. Eu já estou observando quem senta do lado de quem, que eu estou pensando tudo isso. <laughs>
Bravíssima. Não, mas isso é muito importante, né. Eh, assim, não é uma guerra, mas você tem que conhecer teus inimigos, entender quem são, como você vai chegar em cada um deles. Vai vai conversando com o teu chefe para você ir já conhecendo cada um deles, até, assim, porque a comunicação, ela muda de uma pessoa para outra, né. Algumas você vai poder ser mais autoritária, outras não. Então tem que ir devagarzinho até você ganhar o seu espaço.
É. Uhum. Muda. E eu ain